Của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh nè, rồi mấy cái bài mà nhạc nhạc buồn nhạc buồn á bạn thì mình sẽ hổng có cảm được. Ờ, nhưng mà sau này á nha, thì mình nghe lại á, ờ, thì có có nghĩa là không phải là do tâm trạng buồn mình buồn mà mình cảm nhận được, mà do, giống như là, mình mình từng trải qua mấy cái chuyện đó rồi, cho nên khi mình nghe á mình cảm nó được nhiều hơn.
À.
Bạn có đồng ý vậy hông? Ừm.
Mình thấy thấy vậy. Cái mình mình chưa đủ được cái nhận biết khi mình còn trẻ, mình nghĩ thế. Ừm.
Ừm, ừm, ờ, bạn đ bạn để ý đi, có nghĩa là, ừm, nà đến một cái độ mức một một mức nào đó thôi nha, chứ hông phải là chứ hông phải như mấy cái bài mà, à, Diễm Xưa đồ ha, là thật ra là mình cũng vẫn hiện tại là vẫn chưa có cảm được. Ngày xưa á nha, mình có một bà chị, là chỉ là cũng khá là lớn tuổi. Chị nói, ưm, chị ừm mình mới nói trời ơi, cái mấy cái bài diễm xưa đồ đó bạn, ờ, là mình hổng cảm được luôn mà sao chỉ nghe chỉ thích chỉ nghe hoài, chỉ còn hát nhẩm nhẩm theo nữa. Nhưng mà đến khi mà mình lớn lên rồi đó, thì mình mới hiểu được là thật ra á nói về cái gu âm nhạc của mỗi người nó sẽ mỗi khác, rồi á, ơ, cái mức độ mà trải nghiệm đời của mình á, ờ, thì thì nó sẽ mang đến cho mình cái cảm nhận riêng ở mỗi bài nữa, nó rất là hay vậy đó. Ừm.
Ừm. Ừm. Cảm được ha. Cảm nhận khác nhau. Ừm, cái, ừ, cái cảm nhận riêng của mỗi bài. Mình thấy còn có mấy cái bài mà, kiểu như, nó nói nó nói với cái người nghe luôn, kiểu như là, nó nó trùng hợp quá. Cái lời đúng rồi, đúng rồi, ừm, ừm, đúng rồi, đó. Thấy có nhiều người lại thích như thế. Ừm.
Gi gi giống như tâm sự á, tự tình luôn á, phải hông? Ờ, đó, rất là hay, phải hông? Ừm, đúng, mình á thì rất là thích nhạc ở một cái điểm á là cùng một bài hát nha, nhưng mà cái cảm nhận của bạn như thế nào á là nó sẽ khác. Rồi ví dụ như mình á, mình cảm nhận như thế nào nó cũng sẽ khác bạn nữa. Ờ, nó hay ở chỗ đó đó. Ừm.
Đúng rồi, điều hay ở chỗ đó. Tại vì âm nhạc nó có, ơ, nó có nhiều cái nó gây lại cho mình cảm xúc mà mình <laughs> có nhiều kỷ niệm gắn liền với nó, ờ.
Đúng rồi. Ờ, đúng, đúng, đồng ý, ừm.
Ờ, mình cảm ơn, a, được và được mình đã được chia sẻ với bạn hôm nay ha. Rồi.
Ừm, ô kê, ô kê. Cảm ơn bạn rất nhiều hôm nay á, ờ, trò chuyện với bạn về cái chủ đề bài hát này nè, mình thấy rất là hay, cái giống như cái ký ức, cái tuổi thơ của mình nó ồ về rất là nhiều luôn á. Cảm ơn bạn nha.
Vâng, rồi, mình cảm ơn bạn.